Gimana ya? Aku menikmati dua-duanya sih. Karena apa ya, pas proses kita ada kesenangan tersendiri saat melihat dari benih, dari terus tumbuh, terus besar. Nah, cuma ya yang namanya nanem sesuatu ya pasti kikata kita kan nunggu sesuatu buat, eee, dibanggakan gitu ya. Jadi akhir juga penting. Jadi akhir dari apa yang kita tanam itu menghasilkan apa kita juga pasti
Hmm. Mmm. Hmm hmm.
ya berharap banget gitu ya. Jadi walaupun prosesnya mengasyikkan, kita juga pasti ingin hasil yang terbaik. Jadi hasil akhir pasti ditunggu-tunggu gitu.
Iya iya, betul betul. Emang hasil akhir juga ini ya, eee, ditunggu-tunggu gitu ya, Mas, ya. Heeh, tapi emang, eee, menurut, mmm, saya sih emang lihat juga te eee, bapak saya emang lebih ke prosesnya juga katanya. Prosesnya itu ya, eee, lumayan, eee, bukan lumayan lagi ya tapi lebih ke, mmm
Mmm. Iya. Iya. Iya. Hmm. Iya. <clears throat> Iya. Iya.
ngebuat nyenengnya gitu loh, prosesnya kayak emang dari kecil, eee, maksudnya dari bibitnya, terus, mmm, apa, eee, perjalanannya selama merawat itu tanaman, itulah yang emang kata dia itu emang lebih, eee, bermakna, gitu loh. Misalnya dari belajar sabar juga kan, sabar pada saat misalnya belum tumbuh kok, tapi ini nggak tumbuh-tumbuh gitu loh, heeh. Ngadepin kegagalan tuh lumayan juga tuh kalau misalnya ngalamin kegagalan, kalau misalnya layu gitu, si ininya, si tanemannya.
Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Itu kal Iya bener. Iya, itu kalau Hmm. Nah, iya bener bener. Iya bener. Hmm. Dan itu kalau misalkan, eee, Masnya merhatiin gitu ya. <clears throat> Itu

Iya, jadi kayak akunya juga dijelasin kayak gitu semakin penasaran. "Oh masa sih? Oh coba ah lihat," kayak gitu contoh, monstera ada berbagai macam, Monstera adansonii, acuminata, terus tetrasperma, terus banyak tuh, terus ada miana. Miana itu kan yang kayak bebayeman, bayem-bayem. Nah, itru itu juga banyak lagi ada miana bima, miana poci, miana apa, banyak banget. Nah itu kayak kita itu buat ngafalin tanaman itu banyak banget, cuma ada kesenangan sendiri saat menghafal atau, eee, apa, nandain tanaman-tanaman itu.
<chuckles> Heeh heeh. Mhm. Iya, ya. Mhm mhm. Heeh heeh heeh. Iya, tapi itu kayaknya ini enggak sih Mas, kayak emang perlu waktu juga kan untuk ngafalin semua-semua gitu. Ya kita masuki tapi Masnya juga enggak terburu-buru kan, maksudnya harus ngafalin ini ini enggak, jadi emang, eee, prosesnya mengalir aja gitu loh. Iya iya, betul betul, heeh. Karena emang lebih enak mengalir aja gitu.
Heeh. Ah. Enggak. Mengalir aja sih. Iya. Karena kita enggak ditarget Iya, karena enggak ditarget, dan kita memang hobi gitu ya jadi kayak, eee, hobi yang tersalurkan, itu kayak apa ya, gimana ya, jadi tema n ngobrol itu ternyata aku juga suka dan aku jadi mendalami, jadi ya mengalir aja, nggak ada tekanan nggak ada apa, jadi tahu sendiri gitu.
E <chuckles> Mmm, mhm mhm. Iya iya, betul betul banget sih. Emang kalau mau belajar juga kayaknya enggak terlalu diniatin banget gitu, kalau misalnya orang lain pun kan mereka kayak emang udah nge-share-nya lebih ini loh, lebih, eee, lebih seneng juga mereka nge-share, gitu. Heeh heeh. Iya thank you ya Mas ya, obrolannya seru banget nih, emang jadi banyak tahu tentang binatang, heeh heeh. Hayo, ayo Mas, thank you.
<chuckles> Iya. Mhm. Iya benar. Mhm. Oke. Iya. Berbagi pengalaman. Oke makasih. Oke.

Beda gitu. Un
<laughs> Iya, jadi jadi merevolusi loh satunya itu berubah merambat, ya samalah kayak yang waktu di liar itu merambat, tapi satunya kok nggak merambat, itu jadi kayak daunnya juga berubah gitu ya. Nah, yang satunya itu bolong-bolong tapi nggak kayak janda bolong. Bolong-bolongnya itu kecil-kecil dan jarang. Nah kan wah aku beruntung banget, gitu.
<laughs> Mhm mhm. <laughs> Mmm, mhm mhm. Kalau gitu gimana tuh? Apakah masih bisa disebut, eee, janda bolong gitu?
Mhm. Iya, itu tetap monstera cuma kan jenisnya beda lagi, jadi karena evolusian ya mungkin, apa namanya gitu
Heeh heeh. <laughs> Iya iya.
yang satunya nggak, jadi nggak bolong-bolong itu. Setelah nggak bolong-bolong itu tak tunggu, kok nggak merambat-rambat gitu ya? Ternyata dia berevolusi jadi nggak merambat. Jadi, cuma daun semakin banyak, semakin m menggumpal itu, jadi cantik banget terus daunnya semakin panjang-panjang, gitu. Unik, tanaman bisa kayak gitu loh, bisa bisa berevolusi. Iya.
Mhm mhm. Mhm mhm. Heeh heeh heeh. Heeh heeh. Mhm, Unik ya. Iya iya, ya jadinya besi bisa beda-beda gitu kita kan nggak nggak expect ya bakal eee, dia bakal beda gitu ya?
Iya. Iya. Jadi berubah jenis. <laughs>
Mhm. Tapi lucu juga tuh, Mas, kalau misalnya saya sendiri sih kayak emang karena emang nggak pernah, eee, apa eee, berkebun jadinya emang gak ada pengalaman banget gitu. Cuman ya emang asik aja sih emang ngeliat orang-orang lain tuh bisa berkebun, terutama kalo misalnya, eee, jadinya halamannya jadi cantik cuman kan memang usahanya lumayan ya, usahanya gitu loh.
Iya. Heeh. Iya. Oh. Heeh. Iya. Iya. Tapi

Jadi, bukan bukan bukan hanya tentang proses sih. Hasilnya juga, kita akan merasa puas saat kita menanam sesuatu. Contohnya, kayak kita nanem tanaman yang enggak ada buahnya, cuma hanya hiasan gitu, ya. Itu saat ada tetangga yang lihat, terus, “Oh, ini bagus banget, kok bisa ngerawat kayak gini? Kok bisa seindah ini?” Kayak gitu, ya. Soalnya, kalau tanaman itu, kalau misalkan kita bisa ngerawat, itu akan bagus, bakal cantik. Cuman, kalau misalkan kita enggak bisa ngerawat, semahal apa pun tanaman, pasti ya enggak menarik saat dilihat.
Heeh, heeh. Betul, betul. Mhm mhm mhm. Mhm. Betul betul, iya iya iya. Saya pun, emang ya, kadang ya, melihat, eee, apa, eee, Bapak saya begitu di rumah. Kayak emang ngerawat tanaman itu, eee, emang prosesnya lumayan, tapi kayak dia tuh emang udah, kan, udah ngerasain, eee, nikmatnya gitu ngerawat tanaman dari kecil gitu, terus mulai tumbuh kembang gitu, eee, dia pun emang sering cerita, ya, kayak ada hal, eee, ada rasa puas dan bangga lah ngelihat benih itu jadi yang kita tanam tuh akhirnya, eee, tumbuh gitu, jadi tanaman hijau dan berbunga, dan emang, eee, bahkan berbuah gitu, ya. Karena kan di situ ada, kadang, eee, saya lihat tuh ada ada tanaman, eee, strawberry-strawberry kecil gitu yang dia suka, eee, tanam, baru tanam, dan memang berbuah gitu, banyak lumayan sih strawberrynya. gitu, heeh, dan emang prosesnya itu lumayan sih, jadi ngebuat rasa terhubung dengan alam, katanya.
Mhm, mhm. Iya. Ya, iya. Iya. Mhm. Iya. Iya. Heeh, heeh. Iya. Mhm. Iya. Iya. Ya. I Iya, Heeh. Iya. Nah, itu. Ya kayak mhm. Mhm. Iya. Nah, itu kayak ter strawberry itu. Strawberry kalau misalkan bisa ngerawatnya, itu nanti bakal, eee, buahnya bagus. Jadi, buahnya nanti besar-besar. Tapi kalau misalkan enggak bisa ngerawatnya, wah, strawberry-nya bakal kecil-kecil. Terus juga, belum matang, udah kayak agak busuk-busuk gitu.
Mhm mhm mhm. Mhm.